Ja, die brauchen viel Auslauf, denke ich, oder?
Ja, ja, sicher, ne? Die muss ich einzeln rausnehmen und dementsprechend, ja. Da kriege ich auch Auslauf. <laughs> Ja. <coughs>
Einzeln? Oh wow, das ist ja wirklich das ist ja wirklich 'n äh, 'n Training für dich. Wie viel Zeit läufst du dann mit denen pro Tag?
Mhm. Mhm. Ja. Nö, ja, ja, so ungefähr. Äh, das kommt drauf an. Manchmal, äh, nicht so lange und manchmal, äh, alles zusammen so zwischen 5 und 9 Meilen und ja also, es kommt ganz drauf an, ne? Ne?
Verrückt. Und das dann einmal am Tag? Ja, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ne, also, einmal oder zweimal raus am Tag, das muss schon, ne? Aber jedes Mal so lange laufen?
Und jeweils mit jedem 5- 5 Meilen?
Ne, nicht mit mit ei mit jedem, äh, zusammen zusammen dann, ja? Denn son son sonst könnte ich das ja gar nicht. <laughs> Ne, das ist das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Nein, da bin ich fix und kaputt. Ja, sicher. Hast du auch 'nen Hund? Hast du 'n Hund oder 'ne Katze oder irgendwas?
Ne. Zusammen. Okay, gut. Ja, das ist ja noch Ja, ja, das ist <chuckles> das wollte ich nämlich gerade sagen. <laughs> Okay, ja. Ja, genau.